Ma a me è capitato, sì, anche di far de dei viaggi organizzati, ma io s io s per ten tendenza mia e come carattere, tendo a stare un po' sulle mie. Anche se sono dietro alla guida, cerco di stare un po' in disparte cerco di non stare tu cioè o comunque cerco di non so, di di di mah, non lo so, poi anch'io poi in
Di avere un approccio più rispettoso, anche un po' più attento.
Ma, beh, anch'io beh, quello s quello sì, ta ve quello sì, ma, ehm, io non butto fuori io se se mi mi trovo un una carta in mano, un biglietto, uhm, a usa non è che lo butto per terra, me lo metto in tasca, me lo ha de invece la gente continua questo anche i residenti, buttano fumano per strada, e continuan a buttar le ci
Certo. Eh, quello è una una questione, secondo me, che che va oltre, cioè che va proprio a toccare, le corde dell'educazione della singola persona poi.
Il c eh, il comune adesso ha messo i posaceneri, uno qua, uno là, ma, certo ce ne vorrebbero 1000, perché c'è il m il posacenere a 5 metri, uhm, la tant'è la buttano lì. Per fortuna che qua, diciamo, c'abbiamo una una una ragazza, una signora che fa pulisce fa le pulizie, coi turni anche lei son 3 o qua ma questa qua questa qui è una cosa pazzesca, pulisce tutto, tutto, ma non quando se ne va via lei, non trovi per terra 1- 1 briciola, veramente. Non parla con nessuno, fa solo quel lavoro lì benissimo.
<chuckles> Sì. Ci tiene proprio, ci e è proprio Dedicatissima a quella a ma, ecco, una cosa che mi è venuta appunto, mi viene da chiederti hai parlato tanto del tuo paese, tu pensi che i residenti, diciamo quelli che proprio risiedono, non i proprietari di case, ehm, quelli che ci stanno tutti i giorni, potrebbero fare qualcosa per far sentire la loro voce, magari cambiare il modo in cui la gente usufruisce del vostro paese?
Mh. Mh. Mh.